Ah je sais même pas. J'en ai peut-être, cinquantaine, 50. <laughs> Ah ouais, j'en ai plein <chuckles>
Tu sais pas. Waouh. Quoi? Quou Oh d quou cinquan
Au moins, tu vois, je <laughs> c'est bon, ça fait longtemps que j'en ai plein, tu vois. Donc, hem, les les gens, tu vois, quand sa ils me connaissent, ils m'achètent un parfum, ça fait qu'au bout d'un moment, tu en as plein, quoi.
Ah! Ah mon Dieu, j'étais choquée là. Ouais. Oh ouais, oh là là, oh, oh oui. Cinquante parf ouf, oh là là, oh ouais.
Donc voilà, c'est c'est <chuckles> donc voilà, je sens bon <laughs> des fois, j'en mets plusieurs, j je l'en mets plusieurs à la fois, tu vois <chuckles>
Ouais OK. Heu, je suis juste choquée
Ah ouais?